Ну, слушай, я не знаю, зависит от стран, потому что, ну, вот во Франции, например, я знаю, есть люди, которые приезжают к тебе в дом, и потом их оттуда и не выгнать. <chuckles>
Послушай, ну, они везде есть. У нас в Испании их тоже полно. Э, во Франции у меня, э, вот только этим в августе и сентябре мы были на House City в Гаскони. А, то есть это зависит еще, конечно, и от человека. А ты совершенно права, да, э, как бы есть люди более открытые к этому, есть, э, менее. М
Слушай, а это платно? Ты они тебе ой, вернее, ты платишь за э за т
Я плачу членский взнос порядка, там, 100 м евро, наверное, в год. И это позволяет мне пользоваться сайтом.
А. Слушай, а люди оставляют все свои личные вещи, получается, вот тогда в в доме. Мгм мгм.
Да, конечно, м-да. Ам, м, понимаешь, это это на самом деле 1, да, вопрос про доверие, которое от э, часто мне задают соотечественники. Э, как-то раз мэ мы гостили в доме у английского лорда, члена парламента, э Да, это дом был
Ну да. О! О го го го го! Ничего себе! Даже английский лорд, он так свой дом остаёт <chuckles> оставляет?
До, да, и это был дом, он был на, э, границе, знаешь, Бельгии, Франции и Люксембурга, эм, потому что он сам работает в Париже и периодически туда мотается, э, в Лондон, естественно. И дом был напичкан просто, а, антиквариатом, серебряными столовыми приборами. Э, его жена занимается реставрацией старинных книг, то есть ценными книгами. Э, там жили 2 гончие.
Мгм. Слушай, ничего себе, да, это в действительно должно быть доверие такое, ну, серьёзное, мне кажется. Может быть, уже просто поскольку, э, раз ты в этой ассоциации, да, я не знаю, что это за ассоциация, да, состоишь уже несколько лет просто. Да, сообщество. Наверно, люди оставляют свои комментарии. Да, это, наверно, будет, э, как-то известно, если человек что-то там попортил или украл даже. Мгм.
Ну, просто такое, да, сообщество, получается, людей, которым это интересно. Да, конечно. Вот мы у него были, по счету, наверное, 33-ми хаус-ситтерами, э, и ни разу у него не было никакого инцидента, да, чтобы кто-то что-то там украл и так далее. На сайте о все профили верифицированы. Это значит, что, э, д ты регистрировался со своими реальными документами.
М. Мгм мгм. А вот это важно, кстати, да, потому что человека можно найти потом, если что.
Э, да, да. М, ну, если что, да, конечно, э. Но, честно говоря, он вот я не видела, э, вообще нь никаких, э, и, естественно, у тебя есть отзывы, да. Каждый раз, когда ты закончил, э, поездку, ты пишешь отзыв, э, хозяину дома, а хозяин дома пишет отзыв тебе.
Да, ну, в крайнем случае. Понятно понятно. Слушай, то есть это такой взаимный, как бы, э, взаимный взаимно взаимодоверие.
Вот.

Э, знаешь, скорее, эти все вопросы связаны вот тоже с организацией жизни вот в этом конкретном месте. Э, ну, например, мы в Швейцарии офигели от того, как у них организован сбор мусора. То есть 1, что нам выдал хозяин квартиры- сначала к у ключ от квартиры, а потом ключ от мусорки, в ф э, такой пропуск. А мусорка- это место, в которое нужно ехать 20 минут
М, ага. <gasps> <laughs>
а, загрузив ба а, багажник, значит, вот всем вот этим мусором, а потом сортировать его по 20 разным бакам.
<gasps> Ничего себе! Да, это я это надо, наверное, это у у них, наверно, они сдают экзамены, наверно, чтобы разобраться в этом.
Да, то есть Да-да-да, слава Богу, там на них нарисовано, что стаканчики от йогурта- сюда, то есть, это не просто пластик, да, а пластик там пи 12 разных баков только на пластик, там, не знаю, 7 разных- на стекло, и так далее. <chuckles>
Ага, ага. Слушай, ну, такой в. <laughs> Ж такой вариант, наверно, только в Швейцарии может пройти, потому что я представляю во Франции такие баки. Здесь в просто в бак не могут кинуть, они почему-то рядом кидают, а не в бак. А если еще надо в р в 20 разных, это ж тогда вообще будет!
Нет. <laughs> И вот этим реально этот способ путешествия интересен. Ты вдруг обнаруживаешь какую-то такую штуку, которую, опять-таки, в жизни б не обнаружил, как турист, да? Тебе ж не надо выкидывать мусор. <chuckles> Вот, и это прям вот, э, удивление, восторг, и какие-то открытия каждый раз, когда ты путешествуешь.
Ну да. Ну да, кстати, ты бы такого, действительно, не узнал бы. Слушай, спасибо тебе большое, прямо заинтересовала меня. Очень такая такой такой вид путешествия, было очень интересно, спасибо.
Э, спасибо те за вопросы. Была рада поделиться.